Oo, di ba parang yun kasi yung ano, yun yung way of ano natin ang body natin na ma-relax siya. Kumbaga, i ano mo na i-unat mo muna yan kasi parang nagiging stiff yan mag-hapon dahil nakaupo o di kaya alam mo yun, hindi naman siya yung relax talaga dahil kung ano-anong ginagawa. Alam mo yun eh di ayun yun pwede mo munang unang gawin tapos, kung ah, meron kang mga iniinom na tsaa ganyan pwede rin yun para alam mo yun mga chamomile tea, yung mga may mga aromatics ganyan, pwede ka rin mag-lagay nun para ano, uminom nun o di kaya kung meron kang diffuser yun pwede kang mag open ng ano, ng kandila o di kaya ng diffuser na mag-aano magpapa-relax sa ano sa amoy ng kwarto mo. Makaka-dagdag sa ano sa comfort ng ano, ng tulog mo. Tapos naman during the day, naiintindihan ko naman na ano, alam mo yung gustong-gusto mo talagang kumilos dahil nga, ah, bahay mo yan di ba? Repleksyon mo yan at meron ka talagang goal na mapa-ganda yung bahay pero bigyan mo ng ano, bigyan mo ng panahon lang. Kung halimbawa bago mag-start yung day, dun ka na lang muna mag-lilinis, kung halimbawa nagising ka ng ala 7:00 ng umaga o so 7:00 to 8:00 o 7:00 to 7:30 breakfast muna, 7:30 to 8:00, ano na linis na tapos yung 8:00 to 8:30 preparation na sa work. Kumbaga nagbibigay ka lang ng specific na oras, tapos, siyempre ah, ikaw na yung pipigil sa ano, sa sarili mo na wag na munang gumawa kasi nga, nakapag-set ka na ng time. So pwede mo ring i-delegate yung task. Dun sa mga anak mo kung meron kang kasama sa bahay ng mga anak, pwede mo i-delegate yung mga maliliit na task sa kanila pero alam ko nakaka-ano pa rin nakaka-conscious parin kapag yung mga anak yung gagawa di ba? Kasi baka mamaya ulitin mo lang ulit <chuckles> pero dun nalang muna sa ano
Mhm. Hmm, okey. Hmm, okey. Ay, oo. Oh yun nga, yun eh, inuulit ko rin at minsan na-istress ako kasi ano, "hindi ganyan, ganito," alam mo yun? <chuckles> Nagagalit ako sabi ko, "Ako na nga lang," kasi kaysa naman ano mag-rarant ako eh, sige para hin para hindi ako maingay, hindi ako magalit, ako nalang. Mhm, so pero
Oo di ba? Hmm. Oo. <chuckles> Oo. Ikaw na lang? Pero yun, bigyan mo sila ng mga maliliit na task 'di ba na alam mong kakayanin nila, na hindi kayo masyadong ma-iinis sa ano sa resulta. Kung halimbawa, damit nila so sila na mag-aayos ng damitan nila o ng higaan nila. So sabihan mo sila, balaan mo sila kapag yan hindi maayos itatapon ko yung mga damit ninyo, para ganon di ba? Parang medyo may authority ba. Ayun, yun yung mga pwede mo gawin <chuckles>
Hmm, okey. Oo tama nga naman pwede pwede try din kasi siyempre may ano pa rin naman yung ma yung anak ko may ano, pag nagalit na talaga ako ayun ang bait-bait, ang galing-galing na. Pero kapag hindi ako nagagalit wala lang, so ayun dapat ah, maging firm din naman ako no, pag nag-uutos ako para ano, ma makatulong din sila kahit papaano.
<laughs>